รู้สึกตัวลอยเลยนะคะ รู้สึกว่า เราอะ ประสบความสำเร็จแล้ว นะคะ มี แสง ส่องมาที่เรา แล้วเรายืนอยู่บนแบบ เอ่อ แบบว่า อะไรนะคะ ที่เขา รับ เออ นั่นแหละ แท่นรับรางวัลนะคะ รับรางวัลที่ 1 <chuckles> มี ถือแบบ ถ้วยทองด้วย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
<chuckles> เออ ๆ ๆ แท่น อื้อฮือ เออ ๆ ๆ อุ๊ย สนุกมากเลยค่ะ ได้ฟังจากเรื่องราวเนี่ย ไม่คิดว่าวิธี การทำปุ๋ยหมักมันจะสนุกขนาดนี้เนาะ <chuckles>
ค่ะ แต่ต้องลองไปทำดูนะคะ ลองไปเก็บน้องขี้วัวด้วยกันค่ะ สนุก สนาน
จริงเหรอคะ? ไม่นะ <chuckles> ค่ะ ยังไงแบบวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่มาแชร์เรื่องราวนี้ให้ฟัง เป็นประโยชน์และเป็นความรู้มากเลยค่ะ ยังไงวันนี้ สวัสดีค่ะ
<chuckles>